Olha, assim de modo geral eu o que eu faço, eu como eu moro na França, né, aí eu me formei em engenharia elétrica aqui, e tem 5 anos que eu moro aqui, mas tem 3 anos que eu estou nessa empresa, né, vai fazer 3 anos agora em janeiro. Eu comecei como estagiário, e aí eles fizeram uma formação comigo, assim, no 1º mês, porque eles queriam algo específico, era desenvolver sistemas assim de proteção pra reatores nucleares, sabe? Aí fui eu e mais, assim, umas 4 pessoas, foi foi eu, 4 pessoas assim, porque eles estavam precisando de muita mão de obra e até hoje precisa, e até 2029 vai precisar, então assim, foi caro foi caro formar a gente em
Aham. Certo. Certo. Uhum. Certo. Hã, hum. Caramba. <laughs> Ok. Aham. Ah, bom. Mercado parece que tem, então. <laughs>
Tem, tem 70% da energia gerada na França é toda nuclear. <laughs> Sim. Então assim, eu sei que foi caro e foi um compromisso que eu meio que acertei entre aspas com a empresa ali, né, dizendo que eu ia realmente ficar a longo prazo, só que assim é muito metódico. E eu sou uma pessoa metódica, mas já passou do limite já. <laughs> Porque é todo dia a gente faz as mesmas coisas, só tem variações, sabe? Por exemplo assim, ah hoje a gente vai fazer um sistema para proteger a temperatura de tal ponto, amanhã vai ser a pressão, amanhã vai ser a corrente. Mas a mesma coisa, todo dia, todo dia, todo dia. Então eu comecei a ficar super desmotivado assim, eu ia falar: "Nossa, eu já fiz isso, mi" não tem desafio, é.
Olha só, eu não sabia dessa, hã. Aham. <laughs> Tá. Entendi, aham. Não tem desafio nenhum. Você você já faz com o pé nas costas o o processo inteiro.
Já já juro pra você, não é querendo me gabar, mas de fato eu faço com pé quase isso. Eu acho que se fechar o da direita e deixar descansando está de boas pra mim. <laughs>
De olho fechado já. <coughs> <laughs>